آه، تبقى عارفة عني كل حاجة وحتى أبسط التفاصيل، زي ما أنا ما أكون ليّا الحق إن أنا أكون أعرف كل حاجة عنّها، لإن إحنا هنعيش سوا، فمن هنا أنا بابقى شايف إن هي ليها ال ليها الحق في الموضوع ده، لكن أي حد تاني ما لوش حق لإن هو مش هيعيش مكاني، <chuckles> ولا ولا ولا هتعيش مكاني ولا هتديني فلوس من جيبك ولا هتعمل حاجة، إمم.
حلو. امم، جميل جدًا على فكرة. إمم. إمم، <chuckles> شيء جميل بصراحة يعني كون إن أنت إمم، يعني كون إن أنت تشيل ال الخصوصية برضه وتشيل الحدود مع شريك حياتك، وبتعرف تفرّق كويس بين مين اللي نحطّ له حدود ومين لأ، دي طبعًا حاجة جميلة جدًا وباحييك عليها يعني، آآ بس مثلًا برضه خلّيني أسألك على حاجة مثلًا، آآ لمّا بتعمل إيه بقى آآ، يعني لمّا تبقى بقى عايز تبقى لوحدك فترة كده، أو أنت يعني شوية كده عايز تبعد، بس برضه كل اللي حواليك مصممين يعرفوا السبب، إيه بت إيه م من نابع خوفهم عليك يعني مثلًا، بتتصرف إزاي بقى في الوقت ده؟
أيوه، أيوه. امم. هي بتحصل لي بصراحة اللي هو إيه يعني ب بتحصل لي ال اللي أنا خلاص بقى أنا عايز أبعِد مش عايز أتكلِّم دلوقتي، عايز أقعد فترة مع نَفسي، بسبب إن أنا متضايق آآ معمول، بانفصل بصراحة خالص اللي هو بانعزل خالص ع عن ك الناس كلّها، حتى اللي هو وس
امم. بتعمل إيه بقي ساعتها. امم. ما بتديهمش إجابة؟
آه، يعني لو سألوني أخل هي الناس اللي حواليّا فاهمة، يعني هم بيتفهّموا ده بصراحة، إن هم إيه إن أنا مش قادرة أت إن أنا مش قادر أتكلِّم دلوقتي، سواء بقى أهلي سواء حتّي خطيبتي أو كده، هم كلّهم بيتفهّموا إن أنا مش قادر أتكلِّم دلوقتي، ومش عايز أتكلِّم ومش حابب أتكلِّم، فسيبوا لي ال المساحة بتاعتي إن أنا أهدى فيها و و
آه، جميل جدًا. امم. امم. شئ كويس. امم، خلاص من نَفسهم يعني بيتصرفوا كده.
آه، يعني سيبوني وما تضغطوش عليّا، وخلّوني اللي هو إيه آآ آآ أفصِل خالص وأهدي خالص، وبعد كده لو أنا حبيت آجي أحكي هاحكي، هتلاقيني باحكي لكم لوحدي، هتلاقيني مثلًا باقول لوالدتي أنا عايز أتكلِّم معاكِ دلوقتي ومش عارف إيه، لوحدي هاجي لوحدي.
امم. فعلًا. آه، يعني برضه بتدي والدتك مساحة إنك تتكلِّم معاها أحيانًا.
أيوه طبعًا، يعني اللي هو إيه يعني خلاص أنا واقع في مشكلة كبيرة، ومش عارف إيه وقعدت مع نَفسي، وقعدت فضلت قاعد متضايق ومش عارف إيه وكده، ومش لاقي بقى إيه عايز أفضفض بالكلام، فأنا كده، كده يعني إيه ما ل ما كده، كده باتكلِّم مع والدتي ومش عارف إيه وكده، بس لمّا يكون بمزاجي بقى اللي هو حاجة أنا عايز احكيها.
امم، اهم. امم. آه. بتلجأ بقي

آه. أ أ أنت أنت لمّا مثلًا لمّا حَد بيسألك بقى أسئلة شخصية من العيلة، أنت بترُدّ عليه إزاي عشان برضه ما يزعلش منك؟
آآ، يعني مثلًا الأسئلة اللي هو إيه أنتم عاملين إيه، ازيكم، آآ أخباركم إيه؟ مش عارف إيه كده، فباقول اللي هو إيه تمام، كُلّه تمام، الحمد لله، مش عارف إيه. فالكلمة دي تضايقهم. آه، فاللي هو يعني أ أنا م
إمم. آه، يعني ما بتحكيش تفاصيل. آه، يعني هم عايزين تفاصيل. <laughs>
آه، فهُم بقى يحاولوا ياخدوا مني الكلام كده ويخرّجوا مني الكلام بكُلّ الطرق وأنا اللي هو إيه، قافلُه بPlaster على بُقِّي مش هتطلّعوا مني حاجة. <chuckles> ف فدي بقى تضايقهم وتحسّسه إن هم إيه، إن أنا مش عايز أتكلم معاهم وكده، بس هي ما بتبقاش كده هي بتبقى آآ، زي مثلًا ما بتحصل مشاكل في البيت مثلًا اللي هو بيت الع بيت عيلتي وكده، أنا ما باطلّعهاش برّه.
آه. إمم. أنت مش عايز تقلِقهم يعني تقصد؟
لأ، مش حكاية مش عايز أقلِقهم، بس اللي هو إيه أ <tsk> أنا باشوف لمّا مثلًا ب بتحصل مشكلة بيني وبين شريكة حياتي وكده، المفروض إحنا اللي نحِلّها بنَفْسنا، ما أرُوحش لحَد كُلّ شوية أفضل أقول له إيه
إمم. آه. صحيح. آه، طَب طَب طَب كويس. يعني كويس إن أنت برضه آآ، بتجهّز لحياتك المستقبلية في إن أنت تبدأها صح، إن أنتم مثلًا ما تدخّلوش حد وسطكم، صح كده؟
إمم. بالضبط كده، بالضبط كده، هو ده اللي أنا باحاول أعملُه اللي هو إيه، لإن مثلًا لو ه لو هابتدي دلوقت من دلوقتي في المشاكل التافهة الصغيرة اللي بتفضل تحصل كُلّ شوية بين أي اتنين عمّال دلوقت هارُوح أعيط ل ل لعيلتي حلّوا لي المشكلة، طَب بُصّ هي مش عارف عَمَلِت إيه وعَمَلِت لي إيه وكده طَب مين ال
إمم. آه، آه. تعتمد بقى على نَفْسك يعني تقصد.

لأ، أنا بالنسبة لي الصراحة هُم الاتنين واحد، ب يعني مثلًا الخصوصية ممكن يعني إيه، في نَفْس الدرجة بتاعة الأسرار بتاعتي اللي هي الشخصية، باحس إن الاتنين واحد بالنسبة لي وأحب ال وأحب اللي قدّامي يحترمهم ل لإن أنا برضه أنا برضه يعني مثلًا أنا مش هابقى كده، واللي هو إنسان بقى اللي هو إيه، قافل على نفْسُه ومش عايز حد يتدخّل في حياتُه أو مثلًا يعرف حياته ماشية إزاي أو كده، واقوم جاي بقى أنا إيه باتطفّل على حياة الناس كُلّ شوية و وإيه الأخبار وقولوا لي الأخبار بتاعتكم.
آه، حلو أوي. إمم. آه، يعني أنت أنت شخص برضه ما بتطفّلش على حد.
بالضبط كده، يعني اللي هو إيه، ما هي كُلّ شوية إيه الأخبار؟ إيه اللي حصل؟ طيب إزاي مش عارف إيه، لو الشخص اللي قدّامي ما جاش حكى لي، أنا ما باسألش الصراحة، فالناس تبتدي تزعل مني برضه من الحتّة دي اللي هو أنت ليه ما بتسألش وليه مش مهتم بينا وليه مش عارف إيه، طيب <laughs> ما هو أنا ما إمم.
إمم. طيب، خلّيني بقى أسألك على حاجة تانية، آآ، أنت بقى كلّمتني برضه عن مثلًا المساحة بتاعة ال الجواز بقى والعلاقات والكلام ده، طَب المساحة المادية بقى، أنت بتحب برضه يبقى ليك خصوصية فيها، والَّا بتعمل إيه؟
ماشي. آه، برضه اللي هو يعني لدرجة كبيرة، يعني أنا مثلًا ما حدّش يعرف أنا باعمل إيه باسوّي إيه، معايا كام باحوّش كام، الدنيا بتاعتي ماشية إزاي، معايا فلوس ما عيش فلوس، ما أحبّش برضه اللي هو إيه، آآ <chuckles> أشترك يعني يعني لإن باحسّها برضه إن هي إيه، برضه هي خصوصية ليّا م <chuckles> أنا م م مش يعني مثلًا أنا دلوقتي أنا معايا مبلغ كذا معايا
تمام. إمم. خالص. <laughs> إمم. أنت بقى عندك الكتمان ده شيء أساسي في حياتك بقى، مبدأ أساسي.
آه ب أنا أنا إنسان بيحب الخصوصية جدًا، جدًا، جدًا، لدرجة مرعبة يعني اللي هو إيه، ممكن حاجات تافهة صغيّرة تتحكى كده مثلًا، لو مثلًا شريكة حياتي حكِتها مثلًا لأهلها أو كده، أنا أتضايق اللي هو أنتِ ليه بتقولي كده، ف أو مثلًا أنا جايب لها حاجة مثلًا، هدية، بتاع، ما أحبهاش إن هي ترُوح ترُوح تقول لها إيه، ده خطيبي جاب لي هدية وكده، لأ ما أحبش كده.
إمم. إمم. حلو. إيه ده بجد؟ إمم. ياه! ده أنت فعلًا يعني عندك أعلى درجة من الخصوصية خالص.
ف آه، يعني ما أحبش حد يعرف أنا باعمل إيه وباسوّي إيه، علشان ما ما يبتديش اللي هو إيه، آآ، ما ما أعرفش أنا أنا حسّيت إن هو كده. إمم.
إمم، إمم. آه. طب لو إمم، ولو حد في عيلتك، دايمًا بقى بتلاقيه يعني مثلًا مثلًا مش يع مش من أهلك في البيت مثلًا، حد من عيلتك شوية من شجرة العيلة يعني، حسّيت إن هو بيتدخّل في تفاصيلك شوية، بتواجهُه والَّا بتكتفي بقى برَدّ معيّن أو بالتجاهل؟ يعني بتتصرّف إزاي؟
آه. آآ، بُصّي، هو يعني هو أنا أنا بسبب الردود بتاعتي المقفولة على طول القاطعة على طول، إن أنا باقطُم الكلام، وارُدّ رَدّ اللي هو ما يريّحش اللي قدّامي، <chuckles> ما ادّيهوش اللي هو إيه، آآ يعرف مني أي حاجة، بقوا خلاص اللي هُم، هُم فاهمين ما بيحاولوش إن هُم بالضبط كده، بقى اللي هو إيه خلاص هُم مش فاهمي يعني فاهمين إن هُم لو سألوني مش مش هياخدوا مني أي حاجة، وكمان ابتدت معايا بمشكلة بقى إن أنا بقيت اللي هو إيه، ما باقعدش القعدات العائلية دي، يعني القعدات العائلية دي ما بقيتش أحب أقعدها
إمم. أيوه. إمم. ما بتدّيلوش عقاد نافع يعني من الآخر. إمم. آه. خالص، يعني بتتجنّبها خالص؟